いや、もう、そう。ね、そこで生まれ育ったのであれば、ままあ、慣れてくると思うんですけど。ある程度、ね、大人になってからだと、ちょっと、わあ、と思いますね。だから、できれば、そういう極端な気候がない方がいいかな、と思いますね。
うんうんうん。そうそうそう。 はい。 そう、思います思います。ね。うん。 ええええ。 そうですよね。私も年に、あの、雪の日は、年に1回、2回あるかないかぐらいな と、そうそうそう。そうなので。でも、なんか、そそういうそういうところで、年にいっかいとか降っちゃうと、本当になんか、交通が麻痺しちゃうというか。<chuckles> みんな慣れてないし、なんか。あの、ね、路面凍結で転んじゃったりとか。
はい。 ええええ。あ、降るのはね、全然いいんですけどね。はい。ええええ。 はい。 はい。 ああ、ははい。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 あ。ええええええ。ですよね。はい。なので、どうかな。はい。
うーん。そういうのもあるのでね。 っぱりそうですよね。
あと私、なんかあの
それでうん。
しやっぱり、四季がちゃんとある街の方がいいかなと思います。
ああ、うん。あ、それはあれですか。沖縄とかではなく、ていう感じですか？うん。はい。
あ、そうですね。常夏って、あの、すごく素敵だと思いますし
ええええええ。
住みやすそうだな、と思うんですけど。
はい。
年中ね、こう、あったかくて。気候あ、でもなんかちょっと、分かんないですね。そういうところに住んだことがないので、どう感じるかは分かりませんけども。やっぱり、春には花が咲き
うんうん。そうですね。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 はい。うーん。
で、夏は夏らしく、こうね、こう暑くなる、まあまあ、あんまり暑いのも、ちょっとあれですけど。で、秋にはこうね。
うん。セミが鳴いて。うん。<chuckles> そうですね。うーん。
紅葉が楽しめたり。っていう、そういうサイクルでずっと暮らしてきたので、やっぱりそれがいい。そ、なんかもう、すいません。もう、何のチャレンチャレンジ精神もなくて。<laughs>
うんうんうん。 はい。 うんうん。あ、いえいえいえ。全然全然、全然全でも、私も同感ですね。なんかはい。一時期あの、もう、あったかいところで、生活したいなとは思ったんですよ。だから、縄とか住んだら楽しいだろうな、とかって思ってたことあったんですけど。やっぱりそれはそれで、やっぱり台風のリスクとか
あ。 はい。 あ、ええええええ。 あ。はい。 はい。 あ、はい。
ねえ、なんか島ならではの、こう、なんだろう。物資。例えばなんか、物資なんかこう、孤立して、いしまった時に、どうなっちゃうんだろうとか。うん、そう。なんか飛行機がね、止まあの、止まった時に、例えば、ま、旅行だったら、何日か待てば帰れますけど。ねえ、なんか、物資も止まってしまったら怖いな、とか考えてたこともありますね。
ええええ。 はい。 ああ。そうですよね。 ええええええ。 あ、はい。 ああ。